N non, pas vraiment. <laughs> <giggles> Pas vraiment, pas vraiment et heu et du jour il m'a demandé en mariage et là, bah, il a fallu l'annoncer aux parents. De, hem, bon, ben ben, de toute façon, on allait pas se marier tout de suite parce qu'on était à l'étranger donc il fallait, quand même, qu'on rentre en France pour célébrer, heu, le mariage, enfin, ne serait-ce qu'à la mairie, hein, ce qu'on ce qu'on a fait, du coup, quelques mois plus tard. Mais heu, on pouvait pas se marier au Canada vu qu'on n'était pas canadiens tous les 2. C'était un peu compliqué
Ah, oui, d'accord, ouais. <chuckles> OK. Mmh. Mmh. D'accord. D'accord. OK, il fallait forcément rentrer au pays, quoi? OK.
et heu sinon, ça aurait pas été reconnu. Ouais, forcément, on était obligés de passer par cette case-là. Donc heu, bon, pas le choix et heu, on l'a annoncé sur FaceTime <laughs>
Ah, ouais? Direct?
donc heu, de mon côté, c'est plutôt, heu, je pense que c'est plutôt bien passé, dans un certain sens. J'étais très étonnée, d'ailleurs. Mais c'est plutôt bien passé parce que je pense que mes parents me faisaient, quand même, assez confiance. Heu, voilà, ils savaient que, heu, si je faisais ça, c'était b déjà, c'était pas que pour les papiers parce qu'en soi, enfin, on s'aimait, quoi qu'il en soit, hein. Mais voilà, ils savaient que c c'était, quand même, quelque chose de réfléchi. J'aurais pas fait ça avec n'importe qui, non plus, heu, voilà, j'avais, quand même, une une certaine conscience, on va dire ça comme ça.
Mmh mh. OK. Ouais. Mmh. D'accord, oui, toi, ils te faisaient confiance et heu, ils avaient pas trop leur mot à dire, au final, heu, sur ça, quoi.
Ouais. Ouais, bon, je t'avoue que s'ils avaient été vraiment cont enfin et <blows air> est-ce que s'ils avaient été hyper contre, je l'aurais pas fait? J'en sais rien. Non, parce que c'est ma vie. <giggles> On m'aurait dit: «Beh, dans ce cas-là, tu te débrouilles». <laughs>
Mais ils l'ont bien reçu, de toute façon, heu, c'est ça?
Comment?
Ils l'ont bien reçu, quand même, heu, du coup?
Ouais, ouais, ouais, ça va. C'est Ça s'est bien passé. Ça a été un petit peu plus compliqué de l'autre côté
Ah, ouais?
heu, un peu beaucoup, même, on va se le dire. <laughs>
Pourquoi? Mais alors mais du coup, hem, alors, lui, heu, il était pas, du coup, trop stressé parce que, du coup, il connaissait, vu que tu t ses parents ne connaissaient pas ton existence, à ce moment-là, alors?
Alors si, parce qu'en fait, quand on a commencé à dater, heu, peut-être, heu, quoi, 2 semaines plus tard, ses parents sont venus lui lui rendre visite, en fait, ils lui ont fait une surprise et en fait, un soir, on devait se retrouver, on devait aller, heu, manger au resto puis il me dit: «Écoute, heu, mes parents sont là. Ils m'ont fait une surprise».
D'accord. Hou! OK, d'accord. Il y avait de l'appréhension, ou? <chuckles> Ouais, d'accord.
J'ai dit: «Ben, écoute, bah, fort bien, à demain». <giggles> Je lui dis: «À demain», <chuckles> tu vois? «Allez, salut» <laughs> et là il m'a dit
<chuckles> Ah, tu voulais pas les rencontrer, quoi? <chuckles>
Ah, non mais attends ça faisait 2 semaines. C'était pas possible, c'était beaucoup trop tôt! <laughs> Et puis bah, qu'est-ce que j'ai fait? Beh, j'y suis quand même allée, hein, il m'a dit: «Allez, vas-y, viens». Je lui fais: «Oh là là! Oh là là! Dans quel traquenard où est-ce que je m'en où est-ce que je qu'est-ce que je fais là?» <giggles> Panique.
Oui, c'est vrai. Oui c'est sûr. Ouais, ça fait tôt, ouais. Aïe aïe aïe! D'accord, il y avait de l'appréhension, quoi. <chuckles>
Ah mais une panique mais un autre niveau. Donc là, je me suis dit: «Bon, alors, attends, il va falloir que je rentre chez moi, que genre, heu, je je m'apprête un petit peu, heu, voilà. Qu qu'est-ce que je vais faire?» je vais ramener une bouteille de vin alors que je bois pas tant que ça, donc heu, petite pression pour choisir, tu vois?
Ouais. <chuckles> Faire bonne impression, quoi, heu, c'est le voilà. OK. <chuckles>
Ouais.

Alors c'est vrai que présenter, heu, son partenaire à sa famille, ça peut parfois être un challenge, heu. Du coup, toi, heu, comment, en fait, tu présentes un nouveau partenaire à ta famille?
Mmh mh. Alors, heu, bah là, en ce en ce moment, je présente plus, parce que ça y est, c'est bon, je l'ai, pour de bon, <laughs> pour la vie normalement. Heu, j'ai un mari depuis maintenant, heu, 7 ans et, heu, comment je l'ai présenté? Fou la la. <laughs> OK, heu, en fait, j'habitais à l'étranger et heu, faut savoir que ouais je l'ai rencontré à l'étranger, donc, heu, 6000 kilomètres de ma famille toute seule. <laughs>
Ouais OK. <laughs> Mmh. OK. Ah, tu l'as rencontré à l'étranger? Ah oui, c'était c'était où dans quel pays?
C'était au Canada, c'était à Montréal. Et, heu, lui aussi est français. Donc, heu, voilà, j'ai fait 6000 kilomètres pour finalement épouser un français. Tu vois? <laughs> Et en fait, on s'est rencontrés sur une application de rencontres, heu, sur Tinder, hein, clairement et heu et ça a matché tout de suite. On a fait notre 1re date, heu, bah il y a 7 ans d'ailleurs, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de de date. <laughs> Il y a 7 ans, il y a 7 ans, ma vie a changé pour toujours. Heu, <laughs> heu, du coup, c'est on s'est rencontré sur Tinder et, heu, bah bah mes parents savaient que je datais, enfin voilà pff. Je leur avais dit. Bon, je pense qu'ils savaient pas trop ce que c'était Tinder à l'époque hein. <laughs> Pas trop compris. <laughs>
Ah d'accord. OK, OK. Ouais, c'est cocasse. <laughs> OK. Ah bah c'est c'est bon anniversaire, heu, voilà. <laughs> <chuckles> D'accord. Ils étaient quand même au courant que tu avais rencontré quelqu'un quoi?
Ouais, ils étaient au courant que j'avais rencontré quelqu'un. Et, heu, et en fait, heu, bah ça se passait vraiment très, très bien avec, heu, avec m bah mon futur mari <laughs> qui à en devenir. Et heu, un en fait, on avait des des soucis de papier d'immigration, et cetera, puis on était allé voir une, heu, avocate en immigration, qui nous avait dit, bah en fait, c'est simple hein, heu, très clairement, si, heu, vous voulez rester, il va falloir vous marier. Donc, heu
Oui. Mmh. Ah oui d'accord! Ah oui, donc c'était un impératif quoi, heu, mais tu es c'est venu très rapidement du coup?
Ouais.

Alors moi, de mon côté, ouais, hyper bien, heu, franchement, au top parce que, heu, mes parents, ont ben, l'ont tout de suite adoré en fait. Il a ça a tout de suite matché, heu, ça a été, heu, ça a été un coup de foudre, en fait. Aujourd'hui, il est considéré comme, heu, l'autre fils de la famille. Enfin c'est tu sais il appelle mes parents sans que je sois là, enfin, il texte ma mère. Enfin voilà, c'est lui, il est, heu, comme un poisson dans l'eau <chuckles>
OK, génial. Ah ouais. Ah waouh. Ah! Ah, c'est top ouais. Génial.
et de l'autre côté. Heu, f <chuckles> ça a été un petit peu plus compliqué pour faire ma place. Ça a été un petit peu plus compliqué, ouais, donc heu, bon. C'est pas grave, heu
Ouais. Ah ouais? Comment ça a été la réaction au départ, heu, quand il t'a présentée en face à face du coup?
Bah, ça a été a après les fameuses 2 semaines, mais tu vois, c'était plus en fait, après les 2 semaines, c'était plus en mode, heu: «Bon, voilà, c'est une copine, il nous la présente, heu, voilà» enfin, c'est, plus light. Alors qu'après, bah, du coup, c'était un peu plus sérieux, forcément. Donc, heu
Mmh. Ouais. Oui, parce que forcément là vous allez vous marier quoi?
Ouais, là, il y a un autre statut qui rentre en compte donc heu, je suis un peu plus passée au peigne fin, je te dirais. Hein.
Ah oui ils ont fait un petit, heu, check-list pour voir si c'est tu étais une fille, heu, correcte quoi, heu, OK. <laughs> Elle veut juste prendre les sous de mon fils. <chuckles>
Ouais. Exactement. Oui voilà exactement, heu, alors que, non, enfin pas du tout je vous jure c'était pas que pour ça, quoi. <chuckles> Donc heu, donc voilà quoi. Mais heu, toute, heu, toute une histoire et heu, merci Tinder. <chuckles>
Et donc heu, maintenant quand même au final, heu, tu as une bonne relation avec eux?
C'est toujours un peu compliqué. Mmh, ouais. C'est toujours un petit peu compliqué. Mais bon, écoute, heu, je me dis que ce sont des choses qui arrivent, puis c'est pas grave, on on peut pas plaire à tout le monde, hein? On va dire ça comme ça. <laughs> Dis!
Ah, dommage. Non, oui c'est sûr, ouais et puis bon, bah, au final le plus important c'est que vous soyez heureux tous les 2 et que tout soit ce voilà, heu, apparemment tout se passe bien donc heu.
Exact. Tout se passe bien, on a 2 beaux enfants, heu, tout est cool de ce côté-là, donc on profite au maximum, heu, de de nos beaux moments si je puis dire. <laughs>
OK, bah, écoute, heu, c'était super intéressant et drôle, heu, je te remercie pour ce partage.